2 dili bir arada kullanmak sana ne kazandırdı?
Emm, ya, aslında 2 dili bir arada kullanınca ikisini daha çok geliştirdiğimi düşünüyorum. Yani, emm, birine yöneldiğin zaman tabii, işte, beyin sadece onda çalıştığı için, hani, diğeri, eee, köreliyor ama benim, hani, şanslı olduğum kısım bu aslında. Partnerimle İngilizce konuşuyoruz evde. Eee, işte, sosyal hayatta ve iş yerinde, eee, İspanyolca konuşuyorum. O yüzden, hani, eee, o yönden şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü ikisini de yükseltiyoru eee, eee, seviyemi yükseltiyorum ikisinde de.
Hı hı. Hıı. Hımm, çok güzel. Sürekli kullanıyor olmak, değil mi? Peki, eee, önce İspanyolcayı soracağım. Çünkü yaşadığın ülke, eee, doğrultusunda İspanyolca konuştuğunu düşünüyorum. Eee, işe başlarken İspanyolcan var mıydı? Yoksa, eee, İngilizce mi, eee, konuşuyordun, nasıl oldu ya da nasıl öğrendin İspanyolcayı?
Evet. Evet. Aslında İspanyolcaya buraya gelmeden, eee, ufak da olsa başladım kendimce. Eee, 2 tane aplikasyon kullanıyordum. Birisi Duolingo. Klasik, insanların şu an, eee, çok kullandığı. Emm, tabii, yani, en azından o dile karşı, böyle, bir o ufak da olsa bir ön giriş açısından bence yararlı oluyor. Ama çok kısıtlı kalıyor. Yani, o dili konuşmaya başlayınca, hani, Duolingo %1 bile değilmiş diyorsun, yani, aslında öğrendiğim şeyler. Sonra Memrise diye bir tane, eee, aplikasyon vardı. Orada da böyle, emm, sana hatırlatıcı, eee, işte, şey oluyor, kelimeleri tekrar tekrar önüne çıkarıyor. Sen, bilemezsen, eee, sana, böyle, bir belli bir süre sonra tekrar hatırlatıyor. Bu da gerçekten yara eee, yararlı oldu benim açımdan. Bir de, işte, buraya gelince dil okuluma başlamam ve insanlarla hep sürekli pratik yapmam, işime yaradı diyebilirim. Evet, maruz kalmak. O da çok önemli.
Hı hı. Evet, çok talep ediliyor, aynen. Hı hı. Hıı. Tamam. Hı hı. Evet. Anladım. Hıı. Maruz kalman. Anladım. Evet, aslında, eee, hem kulak dolgunluğu hem iş yerinde konuşurken artık, eee, mecburen konuşuyor olmak. Diğer taraftan İngilizce için partnerinle devam ediyor olmak, gerçekten senin için, eee, çok avantajlı olmuş gibi görünüyor. Peki, eee, yani, işe ve sosyal hayata çok katkı sağlarken bunun yanında yaşadığın farklı avantajlar da oldu mu? Yani, kazanım elde ettiğin başka neler oldu sence?
Evet. Emm, ya, mesela özellikle o yaşadığın ülkenin dilini konuştuğunda yerel insanlar seni daha, böyle, bir kabulleniyor, kabul ediyor hissiyatı veriyor bana. Yani, tabii ki, günün sonunda yabancısın ama o çok çok daha aza iniyor. Yani, onların dilini konuştuğunda gerçekten onlarmış gibi hissediyorsun. Yani, özellikle bir, eee, ben bunu bir tane kursa gitmiştim teknolojiyle ilgili, işimle alakalı. Oradaki kursta, emm, bir saatten sonra sanki sen de onlardan biriymiş hissiyatı oluyor, yani. Hakikaten o bir güzel, böyle, insanı, eee, o ülkeye bağlayan bir şey oluyor aynı zamanda. İşte, emm, futbol oynadığım bir takım vardı. Aynı şekilde orada, eee, orada da hiçbir şekilde yabancılık hissetmedim. Yani, aslında senin o oraya, e entegrasyonunu gerçekten çok kolaylaştırıyor bence.
Hı hı. Çok güzel. Hıı. Evet. Evet, gerçekten, eee, b bu adaptasyon süreci için, eee, dil konusunun bir ülkeye alışmada ne kadar önemli olduğu gerçekten artık yadsınamaz bir gerçek olarak görünüyor. Eee, peki "Gelmeden önce, eee, İspanyolca çalışmaya başlamıştım." dedin. Eee, sen, eee, başvurunu İspanyolca üzerinden mi yapmıştın? İş arayış sürecinde, eee, gerçekten İspanyolca gerekli miydi yoksa zaten gittikten sonra bunu da öğreneceğim, eee, ve gerekli olacak diye mi hazırlanmıştın?
Evet. Emm, ya aslında ben uzun vadeli burada yaşayacağım için öğrenmek istemiştim. Bir de, eee, yani ilgimi de çek çekiyordu açıkçası, eee, dili de sevdim öğrenmeye başlayınca. Ondan ama aslında ilk işimde, eee, o dil okulundan sonra tabii İngilizce ile bulmuştum işimi. Emm, yani çünkü çalıştığım insanlar, ııı, farklı po Polonya'dan, Ukrayna'dan, ııı, veya işte menajerler genelde İngiltere'den oluyordu. Yani İngilizce konuşuyordum. Ama sonraki işimde mesela İspanyolcayla çalıştım. %80 İspanyolca, %20 İngilizceydi.
Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Anladım. Peki bu, eee, dil öğrenme konusu senin düşünme ya da problem çözme, eee, biçimini değiştirdin mi Türkçeden sonra? Yani İngilizce için de alabilirim bu sorunun cevabını, İspanyolca için de alabilirim, yani farklı bir dil olduğu için.
Hı hı. Imm, ya tabii mutlaka olmuştur ama hani somut bir örn örnek bilmiyorum verebilir miyim bu konuda ama ımm, düşünme biçimi ya tabii mesela insanların, ııı, karakterlerini mesela tahmin edebiliyorsun. Çünkü onlarla onların dilinde konuştuğunda, ııı, bir konuya yaklaşım yaparken mesela onların, ııı, sanki onlar gibi düşünmeye başlıyorsun yani
Hı. Tamam. Anladım.
Nasıl somut örnek verebilirim diye düşünüyorum, hâlâ. Mesela, bir İngilizle konuşurken, mesela, müdürüm İngiliz'di. Mesela, gayet sakin adam. Böyle çok böyle sakince dinler. Dinler dinler. Mesela, çok sabırlıdır. Hemen böyle bir şey yapmaz. Ama, mesela, İspanyollar'da daha farklı. Onlar, mesela, daha böyle bir hemen cevap vermek ister. Yani, onlara göre, aslında, emm, biraz da karakterlerine göre hareket ediyordum, mesela. Öyle bir, şey, izlenim bıraktı bende.
Hı hı. Evet. Anladım. Anladım. Yani, biraz, tabii, kültürel, eee, etkenlere de belki bakıyorsun. İşte, İspanyol İspanya'da yaşadığın için genel olarak İspanyol kültürünü tanımak, onu insanların, eee, belki sosyallikleri, s reaksiyon, eee, biçimleri, konuşma tarzları belki birçok şey kafanda oluşuyor. Eee, o o da senin, eee, bu konulara yorum yapmanı, gerçekten, eee, yönlendiriyor olmalı ve bu da, aslında, eee, avantaj olarak da görünüyor sana, gerçekten. Peki, eee, bu sosyal hayatta nasıl oldu? Yani, sen orada, eee, so ilk sosyalleştiğin ilk zamanları düşünürsen, eee, o sosyalleşme süreçlerinde daha çok hangi dili kullandın? Eee, ilk başlarda İspanyolca'yı öğrenirken bu senin sosyalleşmende engel oldu mu? O kısımlar nasıldı?
Evet. Evet. Hı hı. Emm, ya, sosyal hayatte hayatta, emm, ben şimdi direkt ev arkadaşımdan, b bahsetmek istiyorum. Çünkü onunla da böyle vakit geçiyorduk bayağı. Günümün yarısı onunla geçiyordu. Eee, yarısı da dil kursundan arkadaşlarımla geçiyordu ama dil kursundan arkadaşlarımla zaten yine İspanyolca konuşuyorduk. Eee, işte, em i kurstan sonra gidip bir kafede oturmak, işte, laflamak, eee, birbirimizin ülkelerinden bahsetmek, mesela, o da çok keyifli oluyordu. Hatta ben, eee, bazı arkadaşlarımla uzun yıllar hâlâ görüşüyorum o kurstan. Gerçekten, böyle, güzel arkadaşlar edindim orada. Emm, işte, sonrasında, işte, eee, ev arkadaşım da aynı şekilde, ha şey, kendisi yarı Alman yarı İspanyol'du. İşte, onunla da, eee, bir etkinlikten tanışmıştım çok önceden
Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Çok güzel. Hı hı. Evet. Hı hı.
eee, işte buraya geleceğini, yaşadığım şehre gel eee, döneceğini söyledi. Çünkü Almanya'da bir işte çalışıyordu. İşte aynı gün ben de buraya geliyordum. A, dedi, ben işte öğretmenlik kazandım. İşte şurada işe başlayacağım. Sonra beraber işte ev tuttuk falan öyle bir, eee, asıl onunla da gayet de arkadaşlığımız güzeldi, yani.
Evet. Hı hı. Imm çok güzel. Ya, çok güzel aslında arkadaşlık, sosyal çevre ve etkileşim açısından, eee, dilin nelere, eee, kadir olduğunun çok iyi bir örneği olmuş, eee, senin için de. Eee, diğer taraftan, tabii, her bir kültürün, üüü, farklı, eee, anlayışları var. Yani, işte, bazı dillerde bazı kavramlar anlamlı ama onun başka dilde, eee, karşılığı yok. İşte, Türkçede bazı atasözleri, bazı deyimlerin, işte, tam bir karşılığı olmayabildiği gibi mizah da biraz farklı olabiliyor. E, işte, Türk, üüü, olarak, Türk kültüründe güldüğün bazı espriler, bazı mizah anlayışları, eee, İspanyolca'da çok karşılık bulmuyor olabilir ya da İngilizce'de de bulmuyor olabilir. Sen, eee, o konulara nasıl adapte oldun? Yani, e, ispan İspanya'da yaşadığın için o o kültürü sormak istiyorum. Yani, oradaki mizah anlayışı, mesela, nasıl? Türkçe, Türkiye'den farklı mı? Eee, ona alışman zaman aldı mı ya da alıştın mı?
Evet. Tabii. Tabii. Aslında, eee, keşfettikçe bana aynı geliyordu. Eee, tabii ki hani biraz farklı diyebilirim ama, eee, bir sürü benzerlikler bulunca mesela bu mizah anlayışında, eee, hoşuma da gidiyordu. Çünkü a, diyordum işte kendi kendime biz buna da aslında buna da böyle gülüyoruz gibisine dediğim böyle bir sürü şey olmuştur. Emm, yani yine böyle bir örnek düşünüyorum.
Hı. Anladım. Hı hı.
Emm. Yani mesela bu şey vardır, eee, bizdeki örneği böyle aile yemeklerinde bir tane dayı vardır, işte ımm, Doblo'su olan dayı mesela öyle bir muhabbet vardır ya Türkiye'de işte, emm, bunlarda da şey var böyle. Emm, işte kız kardeşin kocası ne oluyor? Kayınço mu oluyor? Kayınço, evet.
<chuckles> Evet. He he. He, galiba.
Eee, o da mesela onunla ilgili çok bunlar şey yapar, eee, makara yapar. Çünkü o genelde böyle her şeyi bilirmiş gibi hareket eder. Bizde de onun karşılığı o Doblo'su olan dayı. Yani işte, çok bir işe yaramayan ama böyle sürekli konuşan dayılar olur ya yani o onun gibi mizah anlayışları var mesela hani bu geliyor aklıma nedense ilk.
Evet. <chuckles> Evet. A! Çok güzel, değişik. Evet. Aslında benzerlik aramak da, eee, çok, ııı, anlaşılır gibi yani kendi kültürünle kıyaslıyorsun ister istemez. Zihin çünkü kıyas yapmaya çok yatkın, ister istemez işte ne benziyor. İşte kelimelerde bile öyle değil mi? İlk dili öğrenirken öğrendiğin kelimeyi bir şeye benzetmeye çalışmak, işte atıyorum İngilizce'yi bildiğin için belki İspanyolca'nın kolaylaşması ya da Türkçeyle ortak bir kelimenin olması nasıl kolaylaştırıyorsa aslında mizah da sanki biraz o kültüre alışmayı kolaylaştırıyor diyebilir misin?
Tabii. Tabii kesinlikle yani mizah aslında, eee, şey bir, iii, evrensel bir şey olduğunu düşünüyorum. Gülmek evrensel bir şey. Yani, eee, zaten aslında insanlara dil bilmesen bile mesela çok uzaklara gittin diyelim. Asya'da hiç b adını, sanını bi bilmediğim bir dil var. Orayı geziyorsun. İnsanlara gülümsediğin zaman o evrensel bir mesaj olmuyor mu? Yani aslında mizah, eee, insanları birbirine yakınlaştıran bir şey. Yemek ve, eee, müzik ve futbol gibi bir şey bence. Spor gibi bir şey.
Hı hı. Evet. Doğru. Çok doğru. <chuckles> Evet, çok doğru. Spor demişken tabii İspanyol futbolu mesela, eee, gerçekten dünya üzerinde çok önemli bir, eee, yerde, çok bilinen futbolcular, bilinen, eee, dı bir spor. Eee, mesela spor açısından ya da futbol özelinde de olabilir, eee, mesela insanlar, eee, Türkiye'de mesela işte berbere gider erkekler, ne konuşur? Futbol konuşur değil mi? Eee, işte otomobil konuşur, bi bir şekilde bağ kurulan şeyler bellidir. Ağırlıklı görünen şeyler bellidir. İspanya'da da, eee, işte büyük kulüplerde olduğu için ve futbolu çok sevdikleri için, eee, genelde sosyal hayatta, emm, futbol konuşurlar mı mesela yani bu, uuu, kültürleri bir araya getiren bir unsur mudur farklı farklı dillerin bir araya gelmesi anlamında da?
Evet. Evet. Eee, ya, tabii çok konuşuluyor, gerçekten. Emm, hatta bütün aile bile konuşabilir. Eee, ya, genelleme yapmak istemiyorum ama Türkiye'de mesela, emm, kadınlar, "Of! Bugün de mi, işte, eee, lig maçı var?" der, ya. Mesela, burada tam tersi, bütün aile i izliyor. <chuckles> Eee, stadyuma gidiyor. Eee, hatta, eee, kadınlar ligi de mesela çok izleniyor burada. Hatta şu an, böyle, son zamanlarda tabii, eee, fu eee, revaçta diyebilirim, kadın, eee, futbolu. Emm, mesela, o yüzden çok konuşuluyor, aaa, bütün aile konuşuruz. Barlarda konuşulur. Sokakta, okulda, eee, sırada. Böyle, birbirlerine atışırlar, mesela, Barselona, Real Madrid, eee, işte, Atletico Madrid, Real Madrid. Eee, gerçekten ço çok, eee, güzel, böyle keyifli bir şey. Yani, ateşli bir şey onlar için. Tutkulu bir şey.
Hıı. He, evet. A! Çok güzel. Hı hı. A! Kadın futbol ligi mi? Hıı. A! Çok ilginç. Hıı. Evet, değil mi? Hı hı. Hıı. Evet. Gerçekten, eee, kültürleri de birleştiren bir şey. Baktığında aslında, eee, İspanyolca bilmeyen, farklı bir ülkeden gelen biri, işte, İspanyol futbolunda Barselona öne çıktı ey eee, çıkan kulüplerden birisi, Barselona'nın stadını gezmeyi seviyor. Orası, bir yerden sonra turistik bir yer oluyor ve, eee, aslında oranın hem, eee, ürün satılan kısmında hem stadın içinde bambaşka diller konuşabiliyor. Bir anda bazen bir spor, bazen müzik gerçekten farklı farklı dilleri bile tek bir dile, tek bir duyguya indirebiliyor. Gerçekten bu açıdan, eee, çok zenginlik ve, eee, birkaç dili bir arada kullanmak, eee, gerçekten kişinin daha, eee, evrensel bir insan olması, dünyaya farklı bakması ve, eee, anlay anlayabilmesi, kültürün içine girebilmesi için de çok önemli. Eminim sen de İspanyolcayı çok iyi konuşur durumda olduktan sonra oraya kendini daha ait hissetmişsindir, ne dersin?
Evet. Tabii. Tabii tabii, kesinlikle. Yani, bence, bir insanın o ülkede uzun yıllar yaşayabilmesi için çok önemli faktör olduğunu düşünüyorum. Çünkü, eee, ben, haberleri, mesela, eee, YouTube'dan izliyorum. Burada, işte, bir 10 dakikalık her akşam, eee, ve ertesi gün de izlediğim oluyor gerçi ama. İii, izlerim ülkede ne olmuş? Kim ne demiş? Bir saatten sonra kimin ne olduğunu mesela, eee, aşağı yukarı, işte, takip ettiğin için biliyorsun. "A!" işte, diyorsun, "Ben, bu adamı biliyorum. Ben, bu, işte, politikacıyı biliyorum. Ben, bu ünlüyü biliyorum." Bunlar da, işte, seni buraya daha çok bağlayan sebepler oluyor aslında.
Hı hı. Evet. Hıı. Değil mi? Aslında, her şeyin içerisine dâhil olmuş oluyorsun. Sporundan siyasetine, eee, genel tartışmalarına, ekonomisine, birçok şeyine dâhil olmuş oluyorsun. Dil de bu anlamda gerçekten birçok bariyeri kaldırıyor. 2 dili bir arada kullanmak sana gerçekten çok şey kazandırmış, kazandırmaya da devam ediyor gibi görünüyor. Eee, çok keyifli, güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum paylaştıkları için.
Kesinlikle. Hı hı. Ben, çok teşekkür ederim. Benim için de çok keyifliydi. Görüşmek üzere tekrar. Hoşça kal.
Yeniden görüşmek üzere, hoşça kal.